Ya.
Entonces, eh, me sirve para nutrirme. Yo reconozco que no lo sé manejar. Yo reconozco que que, eh, allí, eh, es donde yo dudo. Y como no conozco el Excel, hay otras plataformas que tampoco conozco y yo estoy con ahí es donde radican mis dudas, porque siento que hasta cierto punto soy ignorante cuando me comparo con mis colegas que manejan eso con una facilidad increíble, casi con los ojos cerrados. Entonces, yo no. Exacto, yo no la tengo. Yo no la tengo, yo nunca trabajé, eh, con esas herramientas, aunque siempre trabajé en ventas. Aunque lo lo
Claro, porque tiene mucha experiencia en el en el programa. Ujú.
Yo podría decir, aunque suene como una autocrítica fuerte
Ajá.
lo yo lo único que sé hacer es vender.
<chuckles>
En ese trabajo lo único que sé hacer es vender y y lo hago bien y lo hago bien. Pero llenar los formatos, yo yo nunca
Mira, yo creo que tienes la habilidad muy muy Ajá. Claro.
hice eso. Eso eso lo hacía el computador. Ahora yo tengo que llenar todos esos formatos que me tienen la cabeza porque lleva mucho, lleva mucho. Lleva mucho. Es un trabajo exacto, es es un trabajo que yo tengo que hacer en la tarde muy enfocada, muy, muy enfocada, eh, y me lleva mucho tiempo y es muy agotador. Entonces, esa dicotomía de entender cómo es esto remoto, de estar llenando todo esa cantidad de de documentos, de planillas, a mí me tiene
Sí, sí. Te entiendo. <chuckles> Claro. Y te te toma mucho tiempo ahora que no lo sabes manejar, ¿no? Y estás aprendiéndolo.